สวัสดีครับผม อืม ครับ
สวัสดี ค่ะ ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้?
ครับ วันนี้ก็สบายดีครับ อากาศก็แจ่มใส ฝนเพิ่งตก เมื่อคืน แล้วก็ ตอนเช้านี้ฝน เอ๊ย เมฆนี่กำลังแบบเป็นเมฆครึ้ม ๆ แต่ว่าไม่ใช่ครึ้มแบบฝนจะตกนะครับ แบบอากาศดีมาก แล้วทีนี้ ฝ ฝั่งของคุณเป็นยังไงบ้างครับ ที่ ที่คุณอยู่ตอนนี้?
อืม อา อืม อืม อ๋อ ของทางนี้ก็วันนี้อากาศดีเหมือนกันค่ะ แล้วก็ได้ออกไปทำกิจกรรมกับครอบครัว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้แบบว่าไปเดินเล่นกัน พ่อ แม่ลูกค่ะ ก็รู้สึกแฮปปีดี เป็นวันครอบครัวค่ะ
อื้อฮือ อือ อุ๊ย ไปแต่เช้าเลยเหรอครับ?
อ๋อ เอ่อ ต้องบอกก่อนทางนี้อยู่อเมริกาค่ะ ตอนเนี้ย ยังเป็นวันเสาร์อยู่ ยังเป็นวันเสาร์ 22:00 ใช่ค่ะ เราตามหลัง ที่ไทย อยู่ 11 ชั่วโมงค่ะ
อ๋อ อืม อืม อ๋อ มันเป็นอย่างงั้นไปครับ ของผมตอนนี้เพึ่งประมาณ 9 โมงครับ ถ้าพูดถึงการออกไปข้างนอกนี่ อีกประมาณน่าจะสัก ชั่วโมงสอง ชั่วโมงนี่ ผมก็ต้องออกไปกับใครสักคนแล้วครับ <chuckles>
อา ใช่ค่ะ อืม อา อา ใครสักคนนี่หมายถึงคนรักหรือเปล่าคะ?
เอ่อ เราจะพูดว่า ร เรารักเขาได้ไหมครับ? ถ้า เรา ยังไม่ได้เป็นอะไรกัน
แฟน อือ ได้ค่ะ ถ้าเรามีความรู้สึกดี ๆ ให้เขา ก็เรียกว่า เรารักเขา ข้างเดียวก็ได้ค่ะ
อ๋อ โอ๊ย เขา เขาก็พูดว่าเขารักเรานะครับ ก็คือ มันแบบ...ถ้างั้น ถ้างั้นเดี๋ยวผมต้องเล่านิดหนึ่งครับ ด้วยความที่ผมเนี่ย อยู่ อยู่กับเขามาประมาณ คือผมอะเจอเขาในวันรับปริญญา อะไรเงี้ยครับ คือเพื่อนแนะนำให้ เราก็เลยตกลงกันว่า เฮ้ย เดี๋ยวเราจะคุยกัน อะไรเงี้ย แล้วเขาก็ เขาก็ให้ความชัดเจนกับเรามาว่า เฮ้ย เรา เขาก็โอเคกับเราในแบบว่า First Impression ที่เขาเจอเรา อะไรอย่างเงี้ยครับ ข เขาก็เลยคุยกับเราว่า อุ๊ย โอเค งั้นรอ
อา ถ้าอย่างงั้น ก็เป็น Puppy Love ได้ค่ะ ได้เลย ค่ะ อืม ค่ะ อือ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ้าว ค่ะ
ดูกันไปก่อนไหม? อะไรอย่างเงี้ย แล้วด้วยความที่เขาไม่เคยมีแฟนมาก่อน แต่เขาอยากมีแฟน อะไรเงี้ยครับ เขาก็เลยไม่ คือเขาก็เลยไม่รู้ว่า เฮ้ย มันต้องนานแค่ไหน? เขาถึงจะมั่นใจได้ว่า ให้เราเป็นแฟน อะไรเงี้ยครับ
ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ เออ ค่ะ ๆ อือ แล้วทางคุณเคยมีแฟนมาก่อนไหมคะ?
ส ใช่ครับ